А, скажи, мог могла бы ли, ну, ты, скажем, еще плюс заякориться, вот вот е вот этот якорь эмоционального равновесия и спокойствия еще, а, бросить, например, на своего партнера. То есть вот ваш дом иметь вот этим местом, где ты себя не чувствуешь одиноко. Всё-таки ты не переехала куда-то: просто переехала. Ты п нашла партнера, к которому ты переехала. Это дорогого стоит. Это человек, с которым тебе эмоционально хорошо. М, и вот в себе, в первую очередь, найти, а потом постараться найти в нём. Его друзья, вероятнее всего, не скоро, а может, никогда не станут твоими друзьями. Э, такое может случиться. Но то, что у тебя есть человек, которого ты се считаешь своим че хорошо, можешь найти тоже эту
Мгм. Да. Да. Ну да. Мгм. Слушай, ну, это отлично. Отличный совет, отличный коррек отличная корректировка, да. Потому что я не смотрела на ситуацию с такого ракурса. Э, слушай, спасибо тебе большое за поддержку и за такое, знаешь, мудрое наставление. Я тебе очень благодарна.
Да, я рада была тебе помочь. Пока-пока.